Par rapport à ce que tu co c enfin vu comment tu penses aujourd'hui et comment tu agis, as-tu eu des gens qui t'ont inspirée, par exemple?
Heu des gens qui m'ont inspirée, je pense que mouais, il y a <blows air> j'ai pas de personne en particulier, mais je dirais que tout est source d'inspiration des que hem des gens qui arrivent à à se relever quand c'est difficile, ça m'inspire. Hem, des gens qui se contentent de peu et qui qui qui font en sorte d'être heureux, qui
Mmh mh. Mmh mh? Mmh mh.

Mmh mh. C'est pas possible. On a tous de la ressource et il faut faut travailler. Et toi, quelle est ta plus grande leçon?
<inhales> Plus grande leçon
Ou meilleure leçon? Ou meilleure leçon?
heu, comme, heu j'ai un pote qui dit, faut trouver son One Piece. Tu vois? <chuckles> C'est un peu ça. C'est trouver, heu, ce qui fait sens pour toi dans ta vie, tu vois?
<chuckles> Mmh mh. Mmh mh.